Eee, ben buraya şeyle geldim, yüksek lisans için geldim. Yüksek lisans için geldiğimden dolayı zaten hâlihazırda, işte, okulumdaki WhatsApp gruplarına girmek zorundayım. Orada, eee, zaten Türkleri görüyorsun. İşte, atıyorum bir ders hakkında bir şeye ihtiyacın oluyor: "Ha, sen şu dersi almış mıydın?" Ordan zaten konu açılıyor, işte, okulda bir kahve içme. Hı hı.
Hı hı. Ha, bu aslında bir de büyük bir şans, yani. Çünkü, hani, eee, tek kişi sen de olabilirdin Türkiye'den gelen, değil mi?
Evet, evet. Eee, ama şanslıyım, en az bir 10-15 kadar Türk vardı benim üniversitemde ki nis nispeten üniversitem küçük olmasına rağmen Evet, evet. Eee
Wow! Bu çok büyük bir rakam değil mi? <chuckles> Evet. Peki, neden o orası tercih edilmiş Türkler tarafından? Çünkü çok, eee, böyle, yüksek bir rakam, yani, söylediğin.
Ya benim şeyim, eee, benim master programım birazcık, böyle, marketing tarafında. Eee, marketing tarafında olduğu için ve daha ucuz nispeten Portekiz daha ucuz bir ülke olduğu için, eee, insanlar, işte, Hollanda'ya gidip, eee, Almanya'ya gidip daha fazla masraf yapmak yerine benim üniversitem daha ucuz olduğu için ve ve Türklere karşı burada daha iyiler sanki diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Evet, evet.
Hı hı. Evet. <tsk> A. Anladım. Hı hı. Öyle mi? Evet, onu soracaktım. Şimdi, çok, uuu, uluslu, ııı, belki üni iii üniversiten, eee, bu şekildedir, hani, ııı, yurt dışından gelen öğrenciler de olduğu için ama genelde, böyle, hani, tabii, ııı, günlük yaşama katıldığında oranın yerlileriyle, ııı, muhtemelen iletişime geçiyorsun çoğunlukla. Eee, n yani, nasıl tepkiler var? Nasıl sorular oluyor sana, böyle, yöneltilen? Nelerle karşılaşıyorsun?
Hı hı. Evet, evet.